Dil bilmediğin hâlde, böyle, bağlantı kurabildiğin kişiler oldu mu?
Eee, oldu. Ben, eee, bunu birkaç örnek verebilirim aslında ama en yakın zamanda aklıma gelen, eee, geçen yaz ya da ondan önceki yaz Çeşme’den Sakız Adası’na gitmiştik ve ben hiçbir şey ayarlamamıştım. Kız kardeşim ayarlamıştı. Ben böyle sadece tekneye bindim ve, <chuckles> iii, gittim.
Tabii. Çok güzel. Hı hı. <chuckles> Gerçek bir tatilmiş o hâlde.
Eee, biraz öyle oldu. <chuckles> Aslında çok yorgundum. Yorucu da oldu sonunda ama, ııı, senin dediğin gibi gerçek bir tatil oldu. Hani, ben hiç ne yapacağımı düşünmeden gittim yani. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Süper. Sakız Adası Yunanistan'daki adalardan, Ege Denizi'nde olan adalardan birisi sanırım. Hı hı.
Evet, evet, kesinlikle ve, eee, oradaki halk Yunan halkı. Iıı, ve Yunanca konuşuyorlar. Imm, bu durumda, ııı, şey yapacak bir şey yok. Ben de Yunanca öğrenmedim <chuckles> o zamana kadar. Iıı, tabii, iii, restoranlarda çalışanlar Türkçe ve İngilizce konuşan insanlar da vardı, esnaflarda ama, ııı, mesela zaten küçük bir ada evinin bir kısmını kiralıyor, ııı, mesela. I o durum öyle bir durum yaşadık biz. Evet.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Turizm için. Çok güzel. O zaman sen gittiğinde, aslında, biriyle ortak ev paylaştığını fark ettin hiçbir şeyi de hazırlamadığın için. Yani, her şeyde kardeşinin kontrolünde olduğundan. Belki ada olduğu için sınırlı konut so sayısı da vardır. Ve bir Hı hı.
Hı hı. Eee, kesinlikle, kesinlikle, yani şey, eee, artık en bul uygun fiyata ya da işte bulabildiğimiz en temiz yere yerleşme gibi bir şey oldu. Aslında, ııı, orada 2 tecrübe beni çok şaşırttı ve ç hayran kaldım, yani kendi evimde gibi hissettim. Öncelikle ben limanda indiğimizde işte, iii, kalacağımız eve yürüyerek gideceğiz. Eee, kendim şaşırdım herhâlde şey, navigasyonda, ııı, yol tarifine, eee, yanlış baktım ya da orada yanlış gösteriyor. Iıı, tam net, hı şu an zihnimde değil. Böyle kocaman bir yokuş çıktık, o evi buluyoruz diye, işte, s tarif ediyor, sağa dön, sola dön, falan.
<chuckles> Süper. Neler? Hı hı. Hı hı. Ya, ben burada şeyi sormak istiyorum, hani, bazı adalarda motorlu taşıt kullanılmıyor, senin gittiğin Sakız Adası'nda da mı öyleydi, motorlu taşıta kapalı bir adamıydı, yani, her yere yürüyerek mi gitmen gerekiyordu?
Hıı, o hayır, bu bu öyle değil. Araba da kiralayıp gezebilirse, eee, gezeb gezilebiliyor, yani. I ben sadece yakın olduğu için gerek duymadık hiçbir taşıta binmeye. Zaten bilmiyorduk da nasıl binileceğini. Iıı, ve hani bavullarımızı o eve bırakıp hemen, eee, o günkü tura katılmamız gerekiyordu. Tekrar o limo limandaki ofise dönmemiz gerekiyordu. Böyle o dar zamandı. Iıı, neyse gittik, böyle, ı tam da öğle vakti, hani İspanya’da, Yunanistan’da olur ya, insanlar yemekten sonra uykuya geçer, sakinleşir.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Süper. <chuckles> Evet, evet. Şekerleme vakti.
Evet, o o vakit kimseyi de rahatsız etmek istemiyorum. Eee, neyse, vardık. Tarif edilen kapıyı çalıyoruz. Iıı, kimsecikler açmıyor. Sonra kardeşim başka yan bina e evin kapısını çaldı. Bir beyefendi çıktı oradan. Iıı, yanlış geldiğimizi söyledi. Bu arada o İngilizce konuşuyordu. Iıı, onunla İngilizce konuştuk. Direkt böyle indi, çıktı evinden, eee, arabasına bindi. Bizi, "Ben," dedi, "götüreyim sizi." dedi. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Süper. A, ciddi misin? Yani, bu Akdeniz kültürünü hissettin, yani. Böyle t sıcakkanlı olmasını, hiç yardım istemeden kü kalkıp hadi ben sizi götüreyim demesini falan direkt hissettin, yani. Yaşadın.
Gerçekten. Iıı, yaşadım ve hani ben çekinmedim, oturdum ön koltuğa, arkaya da, işte, çocuğumla kardeşim oturdu. Iıı, böyle çok, ııı, gerçekten, ııı, sanki dayım, amcammış gibi ya da benim kaç yıllık komşummuş gibi, zaten komşu ülkeyiz. Yani o konuda dad eee, hiçbir şüphem yok <chuckles> ya yardımlaşma konusunda. Iıı, bizi, işte, kalacağımız yere doğru yaklaştırdı caddeye.
Hı hı. <chuckles> E, tabii. <chuckles> Sizin Türk olduğunuzu biliyor muydu o sırada? Siz söylediniz mi Türkiye'den geldiğinizi?
Iıı, sormadı, söylemedik de anlaşılıyor zaten. Yani, eee, onlar tahmin ediyorlardır diye düşünüyorum. İngilizceyi konuşma şeklimizden bile anlaşılır diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet, evet. Iıı, şeyi Eee, tabii, tabii çok haklısın. Iıı, bir de şöyle bir muhabbet var. Böyle, ııı, aslında Yunanlılarla Türkler arasında hiçbir problem yok. Tarihte de zaten, ııı, yıllarca beraber yaşamış bir halk. Sadece siyasi olarak kişiler, böyle, hani, arı deliğine, eee, çomak sokuyor şeklinde ifade edilir ve sen de gidince sanki bunu böyle hissetmişsin, ya i gi hissetmek ne demek, yaşamışsın. <chuckles>
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, yaşadım gerçekten b bizim ailede ve hani çevrede as asla öyle bir duygu yoktur zaten. Hani, hep böyle komşumuz, kardeşimiz olarak öğretildi. Öğretmenlerimiz de öyle, hani, ve aldığımız eğitim sisteminde de öyleydi. 1 kez, bir üniversitedeki bir hocam aykırı konuştuğunda sadece huzursuz olmuştum, olmamalı falan diye zihnimden geçirmiştim. Yani, zaten vardığında o sıcaklığı hissediyorsun. Yani bel şey, eee, sü su yani, süper bir karşılama bence gerçekten. Eee, bence biz de on onlara karşı öyle davranıyoruz. yaşadığımız için, ı a 500 yıl az değil, yani. <chuckles> Hep bir arada. Şöyle, işte, ııı, o beyefendi bizi, ııı, caddeye, yokuş çıkmıştık zaten. O dar sokaklardan caddeye indirdi. Bizim kalacağımız yer de tam tersi taraftaymış, parkın diğer tarafındaymış. O sok sokağa da yakın. Eee, gittik. Orada da bizi böyle, eee, böyle, annem gibi, çok tatlı bir teyze karşıladı. Iıı, telefon açtık ama hi
Evet, evet. Kesinlikle öyle. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle öyle. Evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Yine oranın yerel halkı değil mi?
Evet. Kendi evini, ııı, böyle, bahçeli, büyük bir ev var. 2 taraftan girişi var. Kendisi üst katta oturuyor. İşte, bazı odalarını, ııı, ne diyeyim, otel gibi, pansiyon gibi işlet ya, açmış yani. Iıı, taş bina, eski tarihi binalardan. <chuckles>
Hı hı. Anladığım kadarıyla, bir yandan da tipik bir Akdeniz evi, böyle, dışı beyaz boyalı bir taş bir ev, hani böyle sıcağa ve soğuğa, ııı, has duyarlı olan, hani, böyle, kışın serin, evet, pardon kışın sıcak yazın serin tutan.
Evet. Evet, yazın serin. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Eee, bu arada, aaa, onunla biz mesajlaştık sadece, ııı, mesaj yazıyor. Hani telefon konuşması yok. Iıı, vardığımızda da çok güzel bir hatta, herhâlde dizinden problemi var. Biraz bastonla karşıladı bizi. Iıı, ço aşırı güleç yüzlü, mavi gözlü bir kadın. Iıı, kendi kızı da varmış ama orada yaşamıyormuş. Başka ülkede yaşıyormuş. Benim yaşlarımda 1 kızı varmış falan, <chuckles> yani bunları nasıl anlaştık dersen
Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. <chuckles> Aynen. Ben de onu diyecektim. Hani böyle yaşlı bir teyzeydi? İngilizce mi biliyordu? Yani oradaki ortak diliniz neydi ya da o Türkçe mi biliyordu?
Iıı, o, ııı, İngilizce de bilmiyor, Türkçe de bilmiyor ama kendi dilinden, ııı, işte, ııı, t çeviriyle, ııı, telefonundaki uygulamayla bize, hani, onu Türkçe yazıp gönderiyor. Ya da İngilizce yazıp gönderiyor ama karşılıklı, göz göze gelip, hani, oturup masaya konuştuğumuzda yine aynı şekilde devam ediyor ama bakışlarla, gülümsemeyle, eee, böyle orada yazılanı okumaya çalışıyor, bana söylüyor, falan. Ben de aynı şekilde cevap veriyorum. Bu sefer sözlüye, iletişime geçmek ye başladı. 1-2 kelime öğrettik birbirimize, ııı, ama çok tatlı oldu gerçekten. Yani, iyi ki telefon var elinde, olmasa da bence, hani, ııı, o konuşurdu. Ben konuşurdum. O güzel verdiği enerjiyle anlaşırdık diye düşünüyorum.
Ya! <chuckles> Çok güzel, çok güzel. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çok güzel. <chuckles> Kesinlikle çok haklısın. Sanki, orada, zaten, gönüller bir olmuş, böyle, hani, kan çekmiş gibi de olmuş diye düşündüm. Iıı, ve, ııı, senin de yaklaşımın çok tatlı. Teyze de zaten, böyle, sana gerçek bir, ııı, misafirperverliğini göstermiş. Iıı, böyle, yaşına rağmen telefonu aktif kullanarak, çeviri programlarını kullanarak. Peki sonrasında kaç gün kaldınız? Ne bileyim, eee, Akdeniz kahvaltısı yaptınız mı birlikte ya da siz oradan ayrılırken, ne bileyim, olur ya, hani, yaprak sarmasıdır, ııı, y yani ya sarma yaprağıdır ya da zeytindir, böyle ufak tefek hediyeleşme falan oldu mu? Neydi o? Yani bağ kurabildiniz mi?
Hı hı. Kesinlikle. Evet. <chuckles> <chuckles> Hı hı. Eee, ne Eee, hediyeleşme olmadı. Bağ, çok harika bağ kurduk. Yani hâlâ daha arada, eee, mesajlaşıyorum. Bayramlarda, güz özel günlerde yazıyorum. Eee, şöyle zaten evin bahçesini biz kahval e evin içinde, eee, s mu mutfağında, hani bizim için gerekli malzemeler konmuştu, o bize gösterdi. Hani onun zaten kendi ikramı gibi düşünelim. <chuckles> I hı. Ama ben mesela biz kahvaltı yaparken o anahtarla ilgili bir konuda gelmişti hem de bizimle tanışıp konuşmak biraz da Türkçe kelime heyecanlı, böyle, çok, eee, hevesli. Eee, ben ilk, eee, davet ettim, kahvaltı yaparken biz birlikte oturduk. O sırada sohbet etmiştik zaten. Eee, ne diyeyim, eee, yani orada birlikte bir şeyler yedik, içtik, o o güzeldi. Eee
<chuckles> Süper! Hı hı. Çok güzel. Zaten onlar hediye. Hı hı. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Kaç gün kaldınız orada ya da böyle kardeşin de aktif konuştu mu ya da sadece sen mi konuştun? "Oğlumla da gittik." dedin. Hani, oğlunla, eee, kaç yaşındaydı? İlgilendi mi? Hani böyle kendi torunu gibi Akdeniz sıcaklığıyla yaklaştı mı? Biraz da onlardan bahseder misin?
Evet. Hı hı. Yani kendi teyzem, halam olsa yine böyle yaklaşırdı diyeyim, eee, elbette hepimiz konuştuk, oğlumla da konuştu, ııı, kendi torunlarının fotoğrafını gösterdi falan. E
<chuckles> Çok güzel. <chuckles>
Eee, kardeşimle de konuştu. Eee, sonra benden çiçekleri sulamamı rica etti. Ben zaten ya çok çok severim, yap yapacaktım zaten, yaparım da, ondan sadece izin istedim. Hani o belli saatleri vardır belki, hani benim sulamam yüzünden çiçekler zarar görmesin diye. Çünkü anahtarı bize teslim etmiş oluyor, hani kendisi, eee, giremiyor o saat bir de hani bizi rahatsız etmemek için girmek istemiyor bahçeye. <chuckles> Eee, çiçekle o ev benimmiş gibi, işte, çiçekleri suladım. Eee, birlikte bakıştık, gülüştük karşılıklı. Eee, çok memnun kaldı. Hani o demeden de ben sulamıştım bir kaç bir şeyi. Eee, o çok hoşuna gitmişti onun. Çünkü de
Ciddi misin? Çok güzel. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Çok güzel.
eee, bizim de, hani, orada kendimizi evimizde gibi hissetmemiz o onun çok hoşuna gitti.
Hı hı. Çok şahane. Böyle içim de ısındı hikâyeyi dinlerken ama bir taraftan da şeyleri merak ediyorum. Sonradan hiç görme fırsatın oldu mu ya da sadece mesajlaşıyor musunuz? Çocuğunun yurt dışında olduğunu söylemiş ya, hani, eee, böyle ç eee, çocuğunu arayıp, "A, bak burada da İngilizce bilen birisi var." deyip konuşturdu mu? Hani Akdeniz kültüründe olan bir şeydir ya, ya da böyle el, kol, kaş, göz, yani tüm beden diliyle mi konuştunuz yoksa sadece çeviri programlarının verdiği samimiyetle mi ilerlediniz? O duygulardan da biraz bahseder misin, o pratiklerden?
Evet. <chuckles> Evet. Iıı, yani o fotoğrafları göstermekle kaldı. Ben yine gitsem yine oraya giderim. Eee, arada mesajlaşıyoruz. Dediğim gibi işte birbirimizin güz özel günlerinde birbirimizi kutluyoruz. Eee, t tabii ki o sürekli, eee, kızından bahsetti. Eee, ben İspanya’dan gitmiştim, kardeşim İzmir’den. İşte onun, eee, İspanyol eş eşi varmış, işte, o onların falan ortak olması onun o kadar çok hoşuna gitti ki böyle gök göklere uçtu gibi bir şey oldu. Eee, yani güzel duygular tabii ki. Hani ayrılırken de sarılarak ayrılmak, eee, onun bizi bir daha oraya gidebileceğimizi umut etmesi, eee, o duygular çok güzel. Ben gerçekten, hani, çok zamanım olsa, vaktim olsa, imkânım olsa tekrar giderim, yani gitmem değil. Eee, ko <chuckles>
Çok güzel. Hı hı. Hı hı. A! <chuckles> Evet. Hı hı. Peki, şeyi sorsam sana burada. Şimdi böyle, eee, sen Akdeniz ülkesi insanısın, eee, işte, Yunanistan Akdeniz ülkesi ve Türkiye’yle Yu Yunanistan’ın ciddi anlamda bir kültürel, eee, geçmişi var, kültürel tarihi var ve bunun vermiş olduğu bir, eee, kültür bilinciyle de bağ kurulmuş olabilir. Eee, farklı bir ülkeye gitseydin, daha soğuk ya da daha, ne bileyim, eee, kültürel bir geçmişinin olmadığı bir ülkeye gitseydin, uyduruyorum, işte, eee, Güney Amerika’ya ya da Amerika’ya. Orada da dil bilmeden bağ kurabilir miydin yoksa burada kültürün vermiş olduğu etki de söz konusu muydu?
Evet. Evet. Hı hı. Çok doğru. Mutlaka. Hıh. Eee, bir dil bilmeden bağ kurabilirim ben. Hani kültürün etkisi var tabii ki. Bi bu arada bizi çok seviyorlar. Yani, hani, kö i asla bir kötü bakış, iii, farklı bir kö iii, negatif bir enerji algılamadım. Ben, eee, başka bir kültürde de olsa gider bağ kurarım. Ne bileyim, işte, orada yemek yapılırken yardım ederim. Eee, bir şey doğranıyorsa ben de, hani, doğrarım falan <chuckles> ve, hani, başıma da geldi. İspanya’ya geldiğimde daha dili çok iyi bilmezken davet edildiğimiz ortamlarda hemen yardım etmeye, işte kahve içiliyorsa hazırlamaya falan başlayınca çok hoşlarına gidiyor. A işte, ya da insanların alanına girmeden tabii ki, hani, o rahatsızlığı vermeden yapıyorum bunu.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Aslında ben de bunu soracaktım. Hani, böyle, eee, onlara yardımcı olmak bazı kültürlerde çok iyi bir şeyken bazı kültürlerde de, hani, alanına girmek anlamına geliyor. Öyle durumlarda nasıl yol alırdın? Yani, eee, yine bir bağ kurabilir miydin, iii, hiçbir şekilde alanlarına giremeden ya da böyle bir şey yapmana da müsaade ettirilmeseydi?
Evet. Eee, s çok zorlamazdım. Çünkü önce gözlemlerim zaten ben. İnsanlar birbirine karşı nasıl davranıyor? Hani, girdiğinde, gi girme durumunda ne hisseder diye, hani onun, ııı, biraz bir fiziksel <scoffs> dışarıdan bir gözlemlerim, eee, ona göre davranırım diye düşünüyorum. Eee, kötü bir tecrübem olmadı bu konuda ama hep de Akdeniz ülkesi ve Güney Amerika’yla iletişim kurdum. Belki, o yüzden başka ülkelerde olsam olur muydu bilmiyorum. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Anladım. <chuckles> Anladım. Benim çok keyif aldığım bir konuşma oldu. Böyle, içimi sıcak, sıcak etti. Eee, çok teşekkür ederim benimle bu anılarını paylaştığın için.
Ben de aynı keyfi paylaştım. Çok teşekkür ederim ben de.
Kendine iyi bak, hoşça kal.
Görüşmek üzere.